हाँ, तो फिर हम फिर इधर-उधर देखते हैं, हम अपने ही शादी में मतलब अपने घर की शादी में वो चीज़ नहीं ख़ा पाते हैं और फिर हमें उस बात का दुख हो जाता है कि अरे यार! ये क्यों नहीं ख़ा पाया। उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा टाइम निकाल लेना था या फिर हम अपने दोस्त को ही कोस रहे होते हैं या फिर तुम नहीं आ सकते थे। अच्छा, अच्छा।
जी। मेरे साथ भी हुआ है ये लेक़िन मैं शादी में नहीं हुआ मुझे, मुझे किसी घर में घर के फंक्शनों में हुआ है। छोटे-मोटे जो अ, रिश्तेदार आते हैं, कुछ दावत चल रही होती है, तो अब घर की दावत है, तो हमें कुछ ना कुछ काम में मशरूफ़ या कहीं बाहर जाना पड़ता रहता है। तो हम वक़्त पे ख़ा नहीं पाते, इससे शायद जो चीज़ सबसे अच्छी होगी वो ख़त्म भी हो जाए।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, ऐसा होता है।
वैसा ख़त्म ही हो गया था, फिर मुझे आके बता रहे कि तुम्हारी पसंद की चीज़ बनी ख़ाई नहीं तुम, मेरी पसंद की कौन-सी चीज़ बनी होगी? जब मैं पूछूँगी तो ये बना था। फिर कहाँ ख़ो गया बोलते थे, तो मुझे बहुत अफ़सोस होता था उस चीज़ का।
हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा तो होता है। अक्सर हम कोई अपना ख़ास ख़ाना मिस कर देते हैं और उसकी वजह से बाद में बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। बाकी हमारे बीच में जो भी विचार साझा हुए, बहुत बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके विचार जानकर, आपकी बातें जानकर। जी, जी तो उम्मीद करता हूँ हमारी फिर से बातचीत होगी किसी और मुद्दे पर, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, शु जी, ज़रूर। जी, सर।